Et oui tout à fait, du coup elle t'a aidée comme elle te l'avait promis, heu, hem
Ouais. Heu, j'ai, la p la personne m'a, heu, m'a laissée, heu, m'a logée chez chez elle, enfin chez lui plutôt. Et puis j'y suis restée peut-être 1 semaine ou un peu plus d'1 semaine et puis après j'ai j'ai pris la route. Heu, j'ai j'ai quitté parce qu'il y a il il y avait des petits malentendus, des petites mésententes. Donc j'ai continué, heu, ma route, heu, toute seule et puis comme j'étais très jeune, heu, heu, j'ai rencontré pas mal de de personnes. Heu, quand on est jeune on rencontre, heu, du monde
Mmh mh. D'accord. Ah mmh. Mais oui bien sûr. Plus facilement, en effet.
beaucoup plus facilement. Donc j'ai j'ai dé je déménageais d'un endroit à l'autre, heu
Ouais! Tu t'es jamais retrouvée, heu, hem, où un soir tu savais pas où dormir?
et j'ai fait ce Non, non, non, jamais, j'ai toujours réussi, heu, à trouver, heu. Quelque part oui, j'ai j'ai lou
Ah c'est vrai. Génial. Tu es débrouillarde alors. <chuckles>
Parce que, beh et puis aux États-Unis, il y a la colocation est très commune et donc il y a il y a des annonces il y avait des annonces dans les journaux pour, heu, trouver des colocations, heu, quelque part. Même ave chez des gens qu'on ne connaissait pas, c'est très répandu ce système. Donc ça a facilité, voilà. Mais bon.
Mmh d'accord. Ouais, ça c'est ah d'accord. Ah ça c'est un bon système. Donc à moindre coût, heu. Mmh.
Ouais. Mmh. Mais c'était quand même difficile parce que, heu, du fait que je ne parlais pas la langue.
Ouais.